えっとですね、お話を聞いていただいて、何かアドバイスできるようなところがあったらお願いしてもよろしいですか？
あ、はい、もちろんです。あの、どんなお話か、お聞かせいただけますか？
ええ。 ええ。あの、私、あの、新しいコミュニティに入りまして。うん、そこであの、その方たちは他のコミュニティの方たちよりも、全然意地悪じゃないので、そのコミュニティはそのまま、あの、入っていたいなと思ってるコミュニティなんですけれども。ええ。あの、ただですね、その中のお1人が、あの、ちょっと特殊な趣味をお持ちなので、で、それをですね、あの、お誘い受けるんですけれども、あの、ま、うーん、なんでしょう、私も入ったばっかりだから、あの、なんか断るのも難しいんですけたまたまほんとに、2回お誘い頂いた時に、用があったので、あの、ま、ほんとに、ええ、嘘でなく、あの、参加することはできなかったんですけれども、今後ですね、またそうやってお誘いを受けた時に、あの、なんでしょう、うん、私そんな、あの、嘘でですね、なんかそういうこと言う言ってもですね、なんかバレちゃうんですね、なんとなく、「あ、この人嘘ついてんだ」ってバレちゃうので。うん、なんか本当に、あの、用がない時、いや、参加しなかった、なんかまずいのかなっていうような気がして。なんか、そういううん、そういう時、気まずいんですね。
はい。 はい。 ええええ。 へえ。 うん、ふん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うーん。そですね。うん、ふんふんふんふん。 ああ、はあ、なるほどね。さしはあはあ。差し支えなければ、どういった感じのお誘いを受けたのかってお話しでだだけますか？
うん。 ええ。 あ、もちろんです。えっと、その方、あの、すごく、えっとですね、占いとかタロットとかすごくお好きな方で、ええ、実際ご自身もされるんですね。うん。なので、私はされる分に関しては、あの、楽しむっていうか、あの、ま、別に興味がないわけではないので、なんなんでしょうかね。まあ、う、ちょっと、やあの、「やったげるよ」って言われたら「あん、じゃあお願いね」っていうような感じでやってもらったりとかするんですけれども。ええ。その方はやっぱり、あの、コミュニティ持ってらっしゃって、それがですね、あの、「魔女の会」みたいなやつなんですよ。
あ、はあ。はあはあはあ。 うんうん。 うん、ふん。 うん。 うん。 あ、<exhales> そういう会があるんですね。<chuckles> へえ。
うん、そう。そうなんですよ。うん。で、「そんな集まりがあるから、良かったら来ない？」って、あの、お誘い受けるんですけれども、あの、ちょっと私は、あの、その、タロットしてもらったりとか、そういうなんだろう、ま、そんな本気でしてもらってるつもりもないっていうか、ま、失礼な話。うん、なんとなく、うーん、「してあげよっか？」って言われて、「うん、じゃあお願いね」みたいな感覚なので。うん。えっと、あんまり、まあ、そこで料金も発生してませんしね。うん。うん。なんかそういう感覚でなんかやってたっていうのもあって。で、そこに、あの、魔女のお誘いってなると、ま、私も行った時がないから、どんなそあの、会なのか分かんないんですよ。全く分かんないんですけれども、私の思い過ごしかもしれませんが、なんとなく、「魔女の会」なんて名前ついてたら、やっぱ色々想像しちゃうんですよね。
ええええ。 うん。 うん。 ま、そうですね。うん、ふんふん。 はい。 ああ。はいはい。 え、具体的にその魔女の会では、どんなことを他にやってらっしゃるんですか？その占い以外には。
いや、私わかんないんですよ、それ。ほんとに。見た時がないので。ううん。参加した時もないので。ええええ、それに参加しなかったので、結局のところ、何してんだろうって、なんか聞くのも怖いんですよ、何してるんですかっていうの、興味あるのかなって勘違いされるのに。
え、<chuckles> ああああ。 ああああ。 え、まだ、まだその誘われた占いにしか行ったことは参加したことがないという感じですか？
えっとですね、そのコミュニティはなんか普通にポットラックで、なんか、あの、ね、日本人コミュニティの小さなもので。うーん、なんか、近くに住んでる方同士で、「ちょっと一緒に、あのお話しませんか？」みたいな感じなので、全然タロットの会でも何でもなくって。その中に、うん、その方が趣味でやっている趣味じゃないですね、その方、仕事としてもそのタロットはやってるんですけれども。そういった、ポうーん、ポットラックの時はもちろん無料で、あの、なんでしょう、あの、うーんなんか、まあ、そう
ふんふん。 はあ、ふん。 うん。 へえ。
まあ、ま、その時は趣味に当たりますね。まあ、料金発生しないので。まあ、そういうことでやってくれたりしてるんですね。うん。
うん。ただね、魔女って名前が付くからにはなんか、それらしきことをやってんのかなって、なんかちょっと想像しちゃいますけど。
そうでしょう。うん。そうなんですよ。でも実際のとこ、私行ってないのでね、だから、うその魔女の会っていう名前だけで、ちょっとね、ぐっと、うーん、ちょっと、ま、線を引くというかいうような気に、うん。でもその人自体いい方なんですよ。
うんうん。 うん。 うん。 なるほどね。え、じゃうん。うーん、なるほどね。その会から他に、何かこう、誘われたりとかしてること、他にもあるんですか？
えっと、その方はもちろん、あの、パワーストーンとか石も好きな方なので、ま、石の意味とか、ま、いろんなものをですね、あの、ま、そういう占いっぽいでしょ？なんとなく。うん、パワーストーンと、この石のいあの、意味はねとか、ま、そういったお話とかしてくれるんですけれども、別に私は、あのなんでしょう、別に信じているわけじゃないけれども、あの、その、ま、私の友達がパワーストーンでやアクセサリーとか作ってくれたりする子だったので、で、その子はそういった、なんなんだろう、そういったものをアクセサリーを販売するようなこともしてたので、それでちょっとね、あの、その子から買ってあげたりとかしてたんですよね。
うん。 うーん。 うん。 うん。 うーん。
ううん、そういうのそういうの程度なんですよ、私の、あの、石に対する興味は。 あまり、その、別に、あの、この石を持ったからお金持ちになるとか、そこまで全然考えてなくって、うん。なんとなく、ああ、そうなのって感じで、あの、その、真面目に受けてないじゃないけれども、それを持ったからそうなるだろうなんていう、そこまであの、信仰深くなくって、ま、なんとなく、ファッションの、あの、延長線上みたいな感じなんですね。ううん。そしたら、ん
なるほどね。 うん。 うんうん。 うーん。とりあえうんうん。
うん、そしたら、その方石好きだから、その、石う石を、ええ、探すツアーみたいなやつをしようっていう。
ふんふん。 あ、そんなのもあるんですか。
あ、あのですね、私も全然知らなかったんですけど、あのですね、石屋さんっていっぱいあるんですよ。パワーストーン屋さんつうのかな、わかんないけど。うん、なんかショップらしいショップじゃなくて、ほんとに石、原石みたいなもの、でもやっぱりそういう石好きの人が集まるようなお店って、結構あるんですって。私知らなかったんですけどね。うん。そこを巡って自分の、「あ、これだ」って思う石を探しに行こうっていうようなツアーをしようとか、お誘い受けるんですけど
へえ、そうなんですか。 へえ、そうなんですか。
なんかもともと、そんなインスピレーションを持ってる私でもないので、あの、なんでしょう、うーん、そう、まあ、そこに行ったとて、まあ、結局ノリで何かを買うかもしれませんけどっていうような程度なんですよ。
うん。 うーん、実際どうなんですかね。その、今お話聞いてるその、友人の集まりにこう入っていくのに、こう、楽しいって感じるのか、あるいはどどうなんですかね？
うん。 え。 えええ。 ええ。それを除けば、あの、ま、その方、あの、そのコミュニティの中の2人が、ま、関西出身の方がいらっしゃって。で、もうなんなんでしょう、あの、生まれ育ってそうやってきてるのか知んないんですけど、その2人の会話がめっちゃくちゃ面白いんですよね。なんかほんとに。うんうん、ほんとに、なんなんていうか、ちゃんと会話の中で、ノリツッコミとオチがあって、「わ、すごいな、やっぱりこの地方で生まれ育ってる人は自然にこうできるんだな」とか思いながら、漫才見てるみたいなん...
うん。 はい。 へえ、そうなんですね。 はあ。 うーん。じゃ、それなりに、まあ、一緒にいて楽しいって感じはあるんですね。
うん。です。うん。楽しいんです。楽しいんです。ありますあります。それに私、あの、新参者なので、えっと分からないこととか、なんか、まあ、自分が、例えばですね、あのあの、いい歯医者さんってどこだろうとかさ、あの、そういった、もう、ことを、気持ちよくですね、あの、教えてくれるっていうか、めんどくさがらず、あの、私、ん、ま、もう、いろま、そう、結構ね、そういうこと聞いてもね、「もう、自分で探せば」みたいな人って、いっぱいいるんですよ。うん、うん、「ウェブで探せば、その方が早いじゃん」みたいな。うん。「自分の近所で探せばいいじゃん、いっぱいあんだから」、みたいな人がほんと多いんですよ。なんかね。別に、私もそれはしてますよ。みんなしてると思うんですよ。してるんですけれども、うん、なんか、えっと、「こっちはね、こんなことがあるからね、こういうこと気を付けた方がいいよ」、だったりとか、ま、そんな些細なアドバイス欲しいだけなんですよ、別に。だからそこに行くとも言ってるわけでもないし、ちょっと事情知りたいだけなのに、なんか、ま、そういう言い方する人ほんと多くって。ま、そういうその方達は、もうななんでしょう、なんかお節介な方達なので、どっちかというと、「ああ、うん、何でも聞いて」みたいなかたちなの。あの、まだ気持ちいいんですよ、一緒にいて。
うんうん。 うん。 うん。 うん。うん。 うんうん、いますね。はいはいはい。 うん。 うーん、うん。 うん。 うん、うん。 うんうん。 うん。 はい。 <laughs> ああ、なるほどね。そうすると、あのその中でやっぱり避けたいのは、その占いをやってあげるっていう人にはできたらまあ、うまく躱すことができればいいのかなって感じですかね。
うん、遠慮なく聞けるし。 ええええ。 そうなんですよ。その方に誘われる他のコミュニティのお誘いですね。そこのコミュニティまではいいんですけど、それ以外のコミュニティに誘われるのがちょっと...うーん。
うん。 うーん。 うーん。 なるほど。そうすると、やっぱ伝え方としては、私このコミュニティの方が好きだから、この中の集まりで、ね、お会いしましょうよみたいな感じでこう、ゆ言ってあげるっていうのはちょっと難しいですかね。
うん。 うん。 いや、なんかね、それなんか言いたいんですけど、まだそこまで親しくないので、あのなんだろう、それに参加
うん。 ああ。
ええ、なんか踏み絵のような感じが私の中でしてて。うん。で、それいうーん、なんか気まずいんですよ、そういうことはあるので、結構気まずく感じてるのは私だけなのかな、わかんないですけど、うん。
うーん。 それか誘われた時に、一緒に行く友達をもう1人誘うとか、こう1対1にならないようにするとかね、どうでしょう。
いや、あの結構もう皆さん一緒に行ってるので、私だけが行ってない感じ、逆に。
あ、そうなんです、あらららららら、うーん、そうですか。
ああ、そうなんですよ。なので、ちょっと私も一緒に行った方がいいのかな、そしたらもっとそのコミュニティ居心地良くなるのかしらとか、うーん、若干その行かないことで気まずかったりするので、どうしようかなってうん。
うん。 うん、そうですね。 うーん。できるだけいったいいちにならないように、あの同じグループの他の友達にもね、一緒に来てもらうようにするのが一番おすすめですね。
うん。 ええええ。 そうですね。まあとりあえずまあ、うーん、そうですね、ま、自分一人でではなくて、そうですね、なんか他の方と一緒に行けばまた違う発見もあるかもしれないのでうん、今日はちょっとお話きうん、今日お話聞いていただきありがとうございました。
うん。 はい。 うん。 ね、今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございます。
はい。